Allora, mhmm, io e mio marito da <sighs> qualche mese, 3, 4 mesi, abbiamo un problema. Il problema è questo: allora, ehm, noi abbia beh, noi abbiamo un bambino che dorme nella sua stanza di notte e, ti dirò, dorme anche quasi tutta notte, quindi non è neanche un problema. Ha 1 anno e mezzo. Il problema è che con noi dorme la nostra cagnolina.
Mh-mh, <clicks tongue> quale? Mh-mh. Ah, okay.
E, ehm, negli ultimi mesi, mhmm, lei ha ehm, è peggiorata molto, molto, molto nel russare. Non sto parlando, ehm, di di un San Bernardo, sto parlando di un cane di 10 kg, non è un non è neanche grossa. Eh, eh, non so perché, lei da qualche mese ha iniziato a russare fortissimo.
<chuckles> Ah!
E quindi, praticamente, ehm, a me sveglia, ma soprattutto mio marito, tant'è che mio marito è da mesi che, a un certo punto, mezzanotte, l'1, lui va sul divano.
Mh-mh.
E a me sveglia tante allora, a me sveglia tantissime volte, però io la la tengo lo stesso, però al mattino sento che non sono proprio riposata, perché continuo a svegliarmi, svegliarmi per lei che russa, quindi non è neanche bellissimo.
Certo.
Ehm, e, quindi, insomma, sta diventando un bel problema perché mio marito dice: "Eh, vabbè, ma mettila in garage".
Oh.
Ma io no non riesco a mettere un cane, che è 7 anni che dorme con noi, in garage. Cioè per me è come è come se mi se fa uhm, è come un altro figlio.
Eh, immagino, no, assolutamente.
Quindi non non riesco. Però sta diventando un bel problema, ecco.
Capisco. Sì, in effetti avere un cane che russa può assolutamente disturbare il sonno, appunto, come nel caso di entrambi, praticamente. Ehm, però, al tempo stesso, c'è anche l'affetto nei confronti, ehm, di una parte comunque della famiglia, per cui allontanarlo in un garage n non è sicuramente una soluzione. Ehm, innanzitutto, per capire un po' il problema: ehm, capita che, ehm, il cane russi anche tipo durante la giornata, quando magari fa un riposino o f lo fa solo di notte?
Sì. Esatto. No. Mh.

No, no, capita anche durante la giornata, perché praticamente lei inizia a russare soprattutto quando si rilassa tantissimo. Quindi, quando ad esempio, non lo so, ehm, siamo giù sul divano lei si addormenta, subito non russa, ma dopo un po' quando si rilassa fa uguale come qui sul letto.
Mh! Ah, capisco. Quindi, è u proprio un problema persistente, diciamo, cioè russa ogni volta che s'addormenta profondamente.
Sì, sì. Sì, quando va in esatto, quando va in sonno profondo.
Capisco. Ehm, avete mai pensato di, per esempio, contattare un veterinario? Perché comunque, ehm, diciamo che, ehm, ci sono delle razze in particolare ehm, tu mi hai etto che, ehm, comunque il cane non è, ehm, di grande taglia, uhm
No, il mio cane è un ehm, è un cavalier king, non so se hai presente.
Sì, sì, assolutamente. Ecco, i cagnolini, ehm, di taglia piccola, come possono essere appunto i cavalier o i chihuahua- i chihuahua tantissimo- ehm, spesso e volentieri sì, uhm, possono avere dei veri e propri problemi respiratori, che magari non si presentano quando sono più cuccioli, ma che, ehm, a c al co' l'aumentare, diciamo, delle dell'età, uhm, possono insorgere.
Mh. Ah, non lo sapevo! Anche i chihuahua. Ah! Mh, eh infatti mi sono dimenticata di dirlo, che lei nell'ultimo anno, ehm, gli è s gli è stata, mhmm, diagnosticata una cardiopatia. Ehm mh, non è una cardiopatia a grave ancora, fortunatamente è nei primi stadi iniziali, quindi lei è un po' cardiopatica e non so se è quello, magari, che la fa russare così.
Sì. Ah, okay. Mh-mh. Può anche darsi, può essere che le 2 cose siano collegate. Però, ehm, quando, diciamo, è stata scoperta la sua ca la sua cardiopatia, ehm, ancora non russava?
Mh. No, già russava un po'. Sì.
Ah, okay, però non l'avete riferito al veterinario.
Sì no, no del russare mai. Non mi è mai venuto in mente di dirglielo, perché ho sempre pensato che mhmm, cioè, io al mio veterinario gli avevo detto che lei faceva fat aveva un po' di affanno quando camminava, ehm, puoi somma lei fa 1 visita ogni 4 mesi, fa la mhmm, l'ec l'ecocar l l'ecocardiogramma, insomma, vede da lì che c che non sta che ha la cardio che ha una cardiopatia. Però, ehm, del russare in realtà non mi se mhmm, proprio non non mi è mai venuto di dirglielo, perché pensavo che fosse normale pe per la sua età, per il fatto fosse cardiopatica, e poi perché mi sono detta: "Anche se glielo dico, cosa ci fa lui?" Cioè, n ne senso: non non è che no non credo esistano de dei dispositivi come per noi, mhmm
Mh-mh. Sì. Mh.